そうですね。まあもちろん破壊した分の自然をほ-保護、自然保護区とか作って設定して、まあそのあんまり手を加えないっていうのも、もちろんいいと思いますし。
うん。 うん。うんうん。 うん、はい、うん。うんうん。 はい、うんうん。 ううん。はい。
まあ、あれですよね、ふふ普通の、普通の人っていうか、民間で人が、あの、日々日々の暮らしから、ちょっとそういうことを意識するみたいなのも大事かなと思いますよね。あのはい。ゴミを捨てないとか、なんかゴミが出るものをそもそも、て手に持たないみたいな、そういう小さいアクションですよね。うんうん。はい。
うん。 うん。 うん。はい。ああ。 あ、なるほど。ふんふんふん。 ああ。あ、うん。ああ、なるほど。ごみを、うんうん。ごみを減らす方向に持っていくっていうことですね。あ、なるほど。あ、なるほど、じゃあ、それでいくと、結構その割と私たちがその身近でできる小さなアクションみたいなことも、結構あるかと思うんですけど、ご自身がそのやられてたりとか、その民間の人達が、ま、普通にできる小さなことって、思いつくことって何かありますか？
とかですかね、うん。 はい。 はい。 はい。 うん-うん。 はい。 そうですね。まあ、あれですよね、例えばこう、<giggles> ほ包装が過剰なもものをあんまり選ばないようにするとかですかね。なんかプラスチックのゴミを減らすみたいな、そういうところもありますし、あのペットボトルを買わないように、水筒を持ち歩くとかもそうですけど。はい。まあそんな小さいことも、うんうん。
うんうん。 ああ、なるほど。は、あ、うん。 そう、うんうんうん。ああ。 あっ、なるほど、ああ、うんうん、確かに、うんうん、なるほど。結構それ、ご自身でやられてますか？あの割とペットボトルを買わないみたいなのって、意識はしても、その、実際にやると面倒くさいなみたいなのあると思うんです。うん。うんうんうん。
はい。 <chuckles> ま、確かにありますよね。けどまあだいたいだいたい持ち歩く持ち歩いてますね実際に、はい。うんうん。
うん。 はい。 へえ、あ、それはいいですね。いや、私なんかは、結構そのペットボトルをやめて、水筒を持ち歩くってなると、水筒を洗わないといけないし、うーん、なんか、保温だったり、保冷にも気使おうかななんて思うんですけど、何か、ご自身で選ばれた、その理由だったりとか、なんかこういうことすると楽しいみたいなことってありますか？
はい。 <giggles> はい。 ああ。 はい。 ああああああ。